ではい、それで
ね、だからもしうん、政治の話は難しいので、あのね、なんか、あまあまり、こう、 はい。そうですね。だから、ね、で、私もね、選挙権が無いので、ね、こう政治に口出すような発言はなるべく普段も、アメリカ人に対してもしないようにはしてるんですが、あの、なんでもね、やはり、あの、色々ありますね。うん。
うーん。ああ、はい、そうです。ちょっと、でそこではね、センシティブな問題ではありますから、ちょっと難しいですけど、はい。 うーん。 はい。 はい。 うーん、うん。 で、これでの、日本に、かか仮にですよ、もし帰らなくちゃいけないという場合には、その、お子さんとかは、ちょっと、どっちでの国籍をもまあ、持ってらっしゃるという感じなんですかね。それともアメリカじゃないとダメという感じなんですかね。
はい。 そうですね。 そうですね。なんか一応二重国籍なんですが、日本が二重国籍を認めていないので、何かがあったらね、なんかどちらかを捨てるって言ったら、きっと、あの、日本の国籍を、まあ、捨てることになるのかな、とは思ってますね。
はい。 はい。 うーん。 うーん。もう、お子さんはこちらが、アメリカが長いので、ちょっとこちらに住む方向で考えらっしゃってるとこですよね。うーん。
はい。 そうですね。なんか、恐らく、その、アメリカの国籍を捨ててしまうと、アメリカの国籍を取り直すのはすごく難しいと思うんですが、元日本人が日本の国籍を取り戻す方が簡単かなっていう判断力ですね。
はい。 はい。はい。 うーん、そう。なるほどなるほど。そういう背景もあるんですね。うーん。
はい。うーん。ね、でもなんか、なかなか、あの、ほんとにこの、今の時代、なんかね、普通に AI とかでもどうなっていくか分からない中で、何がほんとで何が良くてっていうのが分からないので、ほんとに将来がすごい不安です。
え、こ はい。 うーん、うううん。え、ちらの方で、あの、その、政治の方はもうちょっと不安で不安でしこ仕方ないと思いますけど、この、生活の方で、何かちょっと日本、うう仮にい行け、行かなくていけなかったとしても、なんか成り立たせるようなしごの仕事の応用の方法とかちょっと考えられ始めていることとかごあるんですか？
は はい。